أيوه كان في فعلًا، أنا زمان كنت دايمًا لمّا باروح عند قرايبي وكده كانوا اللي هم بيعملوا الأكلة دي دايمًا، بس أنا ما كنتش باكلها يعني مابعر كنت من صغري م ما باعرفش آكل برّه، ما باعرفش آكل غير في بيتي. فأمي خدت الموضوع من هنا اللي هو <tsk> اتغيّر هو ما بيحبش الفراخ مثلًا والّا حاجة، فبدأت تعمل لي الأكلة دي بقى في البيت، يعني هي ما كانتش بتعملها الأول. لمّا عملتها بقى أول مرة عملتها فيها دي حسيت إن أنا كلت شُفتِ أول مرة تاكلي آه، أول مرة تاكلي مثلًا بيتزا، اللي هو أنتِ عمرك مثلًا ما كلتِ بيتزا، ورُحْتِ كلتِ بيتزا مثلًا اللي هو إيه الطعم ده؟ إزاي أنتِ عاملاها كده أصلًا؟ آه، كانت عاملة معايا بقي ذكريات حلوة كتير، خاصةً بقى إن إحنا كنا بنروح مثلًا المدرسة آآ، وناخد ساندويتشات مثلًا وبتاع، فدايمًا كنت بارجع الحاجة الأساسية اللي أنا أرجع ألاقيها الأكل اللي هو الغدا ده أهم حاجة هو اللي هير
امم. امم. إيه ده؟! ده عجبتني. آه <laughs> إيه ده! امم. بس إنها حاجة مميزة يعني، طيب ما فيش حاجة تانية يعني هي دي بس الأكلة الوحيدة اللي مميزة بالنسبة لك؟ والّا في أكلة تانية كده بتمِسَّك برضه من الأكلات بتاعة اللي هي الأكلات التقليدية خالص اللي ما فيهاش بقى إبداع و
آه، هيرجع النش لا في في في برضه الفطير، الفطير بالجبنة والعسل وكده، أنا مدمن الموضوع ده كنت مدمنه زمان يعني، أنا دلوقتي ما باكلوش أوي. بس أنا زمان كنت باعشق حاجة اسمها فطير وجبنة وعسل ده اللي هو <laughs> لو شُفْت فطيرة قدامي مشلتتة كده وجبنة وعسل ده أنا اتحطيت في كنز كده، م <laughs> طلعوني دلوقتي من الحياة آه، وسيبوني هنا في الحياة، وكنت كمان آآ، كنت كمان أيام الإعدادي كنا بنروح نلاقي الأكلة دي أصلًا أنا كنت في الكشافة وكده، فكنت باسافر مؤتمرات كده وأنا صغير وبتاع، فكنت باروح برضه بالاقي إن هم الفطار الأساسي بتاعهم فطير وجبنة وعسل، يعني كنت ما أنا كنت رايح على أساس إن أنا هاتعذب مثلًا هناك هيحبسونا و آه لاقيت فط فطير وجبنة وعسل وبتاع، و وكان الموضوع يعني ممتع أوي خاصةً بيبقى في صحابنا حوالينا وكده.
امم. تمام. <laughs> <laughs> بس ما تقولوليش، ما تقولوليش. طَب أنا عايزة أسألك سؤال، اتفضل. امم. والله! امم لقيتهم مدلعينك. بس يعني أنت ال المعسكر ده كان مثلًا حاجة بتحبها، فيمكن ربط ال الفطير والعسل اتربطوا في ذاكرتك مثلًا إن هي حاجة كويسة عشان المعسكر؟ والّا أنت أصلًا بتحب الفطير والعسل؟